Oi, tudo bem? Eu estou precisando de um conselho, trocar ideia, tá? É o seguinte, eu já tenho um relacionamento de f quase 3 anos, tá, mais ou menos aí, eh
Tudo bom? Uhum. Sim, uhum. Uhum.
Claro, eu moro com a minha mãe. É só a minha mãe e eu. Ele mora com os pais dele, eh, os pais acabaram, inclusive, não faz muito tempo, compraram um apartamento. Mudaram de um de um bairro muito ruim para um para um apartamentozinho legal. E a gente e claro, até quando eu estive lá ajudando a a escolher o apartamento, participei desse processo todo.
Uhum. Uhum.
O que acontece é que agora que os pais já estão numa situação mais segura, digamos assim, e a minha mãe tem a casa dela, o apartamento dela, o lugar dela, a gente tá começando a conversar sobre morar junto
Uhum. Sim.
tá, então, automaticamente, isso mexe nos nossos gastos.
Sim, a vida financeira é muito importante nessa nessas horas.
Deu Exatamente e s e se a gente vai morar junto então no mínimo, um tem que saber das finanças do outro.
Uhum, sim. Uhum.
Certo. Então a gente teve para ter uma noção do que a gente vai precisa a gente já também já teve uma noção pesquisou quanto custa o aluguel, que que que a gente gasta, internet, serviços em comum e tudo mais. Acontece que a gente tá começando a ter um pequeno probleminha aí.
Uhum. Sim. Atrito assim?
É.
Uhum.
Porque eu tenho o meu carro, ele tem o carro dele
Uhum.
né. Então a gente usa pra trabalhar, pra se deslocar. Não tem como vamos vamos, eh eh não dá pra ficar com um carro só. São
Cada um precisa do seu, porque vocês vão para lugares diferentes e tal.
Totalmente opostos, totalmente diferentes. Então a gente precisa ter o nosso carro. Aí agora já começa, porque onde a gente está pensando em alugar só tem vaga interna, vaga no no edifício para um carro.
Uhum. Hum, não teria espaço pra 2, então?
Não teria espaço pra 2, então, ou a gente vai alugar uma outra vaga de algum vizinho ou eu vou ter que parar o carro longe ou alguém vai ter que parar o carro um pouquinho mais longe quer ter um lugar a gente mora numa cidade que tem bastante opção pra pra estacionar bem. Só vai pegar chuva quando for o inverno, coisas assim.
Uhum. Uhum e pagar, né. E o gasto do estacionamento.
Por isso É, talvez não. Porque tem tem muito lugar pra estacionar, sem precisar estacionamento. Dessa a gente se livra um pouquinho, mas aí o que acontece?
Hum. Sim, uhum.
Qual é o carro que vai ficar dentro e qual que vai ficar exposto?
Hum, entendi, uhum. Vo voc
Já começou essa briga por aí.
Aham.
O o o beleza, vamos botar o carro velho exposto, vamos deixar o e vai mais além do carro, mas vamos deixar o velho exposto. O novo o mais novo fica guardadinho lá de dentro. Beleza, então
E Aham.
Passamos do problema da garagem, e porque a gente não tem dinheiro agora pra alugar a garagem, e aí esses dias ele me chega com a novidade do console de jogo novo
<laughs> Si
Porque ele quer deixar o antigo na casa dos pais e aí ele co exato. "Ah, porque vão os meus sobrinhos às vezes vão lá. Os meus priminhos às vezes vão lá, então deixa para as crianças jogarem, e aí eu comprei o console novo". Aham. Não, não, não é ele não. <laughs>
Hum. Precisa do dele novo. Uhum. Os sobrinhos, né, não é para ele. <laughs> Já jogou a bola para os sobrinhos. <laughs>
Aí eu: "Poxa, que legal, né, acabei de abrir mão de um lugar para a gente poder de uma possibilidade até de de alugar a vaga do lado"
Aham.
"pra comprar uma videoconsola. Ótimo. Gostei, parabéns".
Uhum. <chuckles>
E outro dia a gente estava: "Bom, vamos pensar", e eu anotando, pen e sempre eu eu sou muito eu sou de botar no papel. A gente vai preci
Vocês sentam para conversar, assim, sobre isso, assim, com papel, lápis?
Conversa, a gente às vezes vai a centro comercial, até eu falo: "Amor, olha só, a gente precisa de panela, a gente vai precisar ter isso, a gente vai precisar ter aquilo". Aí veio a outra discussão, por quê? Eh, nem todo apartamento já vem alugado com a lava-louça.
Aham. Sim. Ah, não veio mobiliado com com a ge Aham sim.
Nem todos. Nem todos vem, o micro-ondas, vem a geladeira, a gente não vai gastar com geladeira e
Uhum.
eu falei assim: "Poxa, eu pensei a lavadora vai ser mais ou menos o preço da video consola, né. Eu podia ficar, <chuckles> justo, pra eu não ter que ficar lavando louça".
Hum. <chuckles> Sim. Aham, faz muita diferença, né, realmente no no dia a dia, né?
Vá muito mais prático, porque o tempo até que você fica, ali, lavando a louça, você bota o material, ali, vai fazer a tua vida. Enquanto
E outra que, por exemplo, lavar a louça todo dia precisa lavar e jogar no console, não necessariamente, né?
Exatamente. Ai, alguém que me entende. <chuckles> E, eu eu, aí, eu eu falei: "Amor, vamos, a gente precisa pensar, ali, sabe. Eu gostei tanto da lava-louça". Não é? Aí eu falei assim: "Poxa, eu queria eu gostei tanto lava-louça". "Poxa, você não pode ir ir mantendo como faz na casa" porque na na na no apartamento com a minha mãe, a gente não tem. "Você não pode ir levando como dá não? Até a gente ver se vale a pena comprar a lava-louça?".
Uhum. <chuckles> <laughs> Ponto pra você, né, nesse aspecto Uhum. Uhum.
Aí eu falei: "Ah, mas a videoconsola deu".
<chuckles> E assim, ent pegando esse exemplo bem prático que você tá dando, eh, o o gasto é parecido, o custo do console, o custo da máquina?
Uma boa máquina de alto nível é cara.
É cara. Aham. Aham.
Mas é, eu o console, eu acho que ainda é bas bastante mais caro, hein. Eu vou te falar, acho que o console cobre o preço de uma lava-louça e quase que o preço de uma lava-roupa.
Sim. Nossa, é caro mesmo. Aham. Sim. E
Ele é caro, é caro, é caro. Aí eu falei: "Bom, vamos discutir mais", aí to só que agora eu tô percebendo o seguinte ele compra por impulso.
Hum, isso é um problema grave. <chuckles> Si
Porque com a videoconsola vem joguinhos da videoconsola, porque o cartão da anterior de memória não funciona no cartão atual, na na na consola atual, tem que comprar o joguinho novo.
Ah. Uhum, sim. E e
E cada joguinho é quase que
Sim.
É uma grana.
Uhum e, por exemplo, a máquina de lavar, você vai comprar uma vez, no máximo, talvez uma manutenção ou outra, mas, assim, acabou. Gastou, pronto. E o jogo é um saco sem fundo, né?
Tá? Justo. E eu tô quase quebrando um prato da coleção que a gente tá querendo comprar já por antecipação, querendo comprar um prato na cabeça dele pra cada joguinho que ele compra, porque <chuckles> me deixa uma revolta isso.
<laughs> A situação está grave, então.
"Ah, você comprou outro?" Toma! Pá, quebra o prato, porque
<chuckles>
vamos comprar. Eu eu eu eu achei lindo, eh, e eu adoro essas frescuras. Eu a achei lindo os copos todo desenhado. "Ah, mas isso é muito caro para a gente que tá começando agora", "mas e a videoconsola que você comprou?".
Uhum. E e vem cá, vocês têm opção, por exemplo, de parcelar a compra? Porque tem tem lugar que não dá. Você compra tal se parcelar e for bem pouquinho por mês e nem sentir assim a o o preço, de repente, do o custo?
A gente pode, mas a gente já tem o carro financiado.
Uhum.
Eu tenho o meu, ele tem o dele.
Sim.
Então já é uma coisa e não é muito costume, porque eu não eu não moro no Brasil, então não é tanto costume, eh, fazer a parcelar parcelar no cartão. Tem até alguma coisa, eh por exemplo, notebook, quando pra a gente precisar trocar um notebook ou comprar um aparelho telefônico novo, alguma coisa pra trocar assim, tem o cartão da loja específica de eletrônico que você consegue parcelar. Eu pensei em comprar a lavadora parcelada.
Sim. Uhum. Aham. Sim. Uhum. Hum. Uhum. Sim.
Tá, eu pensei nisso. Só que, é aquela coisa, antes eu sempre penso no valor cheio antes.
Uhum. Aham, até porque já acaba e já resolve logo. Acabou o problema, esqueceu, né?
Sabe, tipo de O pr mas o tema é que, além da lavadora, qualquer coisa que eu falo assim: "Ah, isso aqui ia ficar tão bonito". "Ah, mas a gente não precisa disso agora". E aí agora a gente está começando a brigar por causa disso, porque eu não aguento abrir a boca e tudo eu falo assim: "Mas a videoconsola custou tanto".
Aham. Tipo assim, o consola vai estar sempre presente. Não não não tem como esse argu essa carta na manga sempre vai aparecer, né?
Porque também não tinha necessidade de comprar hum, vai montar uma casa nova? Não tinha necessidade de comprar. Você não vai ou você precisa de talher, você precisa de prato, você precisa de de tapete, você precisa botar, eh, uma manta no sofá, você precisa ter essas coisa.
Aham. Uhum. Eh, vocês já pensaram por exemplo, em fazer uma lista, assim, bem lista. Se sentar os 2, ali, num cu um clima favorável, né. Que te de todo mundo de bom humor, sei lá, vão comer uma pizza, um ambiente um lugar legal, assim, pra tá todo mundo de bom humor, porque isso é importante do jeito que a pessoa está se sentindo. Vocês pegam o papel e façam uma lista, assim, de prioridades mesmo. E você pode não sei é uma uma ideia, né. Falar pra ele: "Olha, eu acho que você gosta do console, você gosta de jogar, é importante pra você. Eu não vou desrespeitar isso. Enfim, é importante, mas, assim, tem lista de prioridade, igual fila do banco primeiro primeiro O seu console não tá no 1º lugar. Eu vou atender primeiro o que tá antes", e aí, vocês combinam, por exemplo. "Ah, o mês, tal", vocês têm que planejar bem quadradinho, "O mês, tal, talvez sobre uma grana, e aí, você compra o console. Mas enquanto não tiver máquina de lavar e e tal, e tapete e as coisas que são prioritárias, não tá o console não pode vir". Talvez fazer assim.
<chuckles> Ai. É. Justo. Pois é, eu tô com vontade eu tô com vontade de sabe o quê? Eh, eu vejo essa lista não sei eu acho eu tô com vontade de botar um quadro branco na parede.
Hum? <laughs> Sim.
Com a lista ali no quadro branco pra gente brigar, botar estrelinha ali. Quem é o coco eh, a que tiver mais estrelinha é que ganha.
<chuckles> Sim, é, por
Se não montar a casa, é erro nosso.
Uhum. E e e em relação ao ao carro que você comentou de estacionar, se rolaria, por exemplo, de revezar, porque, assim, um dia você, outro dia ele trocando o carro de lugar assim, talvez para ficar mais justo?
Bem que podia. Se o cabrito não chegar antes de mim e não pegar a minha vaga, bem que podia. Aí, não é uma bo não é uma ideia, não. "Ó, hoje é segunda, hein, hoje é meu dia".
<laughs> É, vocês façam uma escalinha, tipo um rodízio. Não sei, assim, talvez, né. E e e assim, mas ele tem que respeitar dos 2 lados. Ele não pode fazer assim o que ele quer da cabeça dele, né. Tem que respeitar a regra.
É mesmo. Não, porque eu já estou começando a me estressar, já. <chuckles>
<chuckles> Bom, mas eu espero que vocês cheguem num acordo, tentar fazer uma lista de prioridades e e quem sabe, na conversa, a conversa é a melhor solução para tudo, né.
É verdade. Acho que eu estou engolindo sem sem conversar. De repente, é falha minha mesmo, sabia.
Então o a pego pego uma pizza, combina um clima legal e põe as cartas na mesa, na conversa. Aí eu acho que vocês vão conseguir resolver essas diferenças.
<laughs> Eu gostei da ideia do revezamento. Eu vou tentar. Vamos ver o que vai conseguir. Muito obrigada.
Aham. Obrigada pela oportunidade de te aconselhar.
<chuckles> Obrigada.